Haftalık temizlik planını nasıl oluşturuyorsun? Birazcık bahseder misin?
Hı hı, ııı, açıkçası şöyle, eee, yani, her hafta farklı bir temizlik planı ot oluşturuyorum. Çünkü, hani, eee, mutfak, banyo, yatak odası, oturma odası, hani, bunların hepsi, eee, aynı seviyede kirlenmiyor açıkçası her hafta, eee, tabii bazen mesela misafirlerim geliyor, ııı, dolayısıyla mutfak çok kirlenmiş oluyor. O zaman ilk mutfaktan başlıyorum. Hani, daha, yani, mutfağı ön plana koyuyorum. Iıı, mut mesela banyoyu da öyle. Daha sonra işte yatak odası, ııı, oturma odası gibi yerleri temizliyorum.
Güzel. Hı hı. Hıı, tabii. Hı hı. Anladım. Çok iyi, yani, aslında haftanın nasıl geçtiğiyle alakalı da birazcık planın değişiyor anladığım kadarıyla. İii, peki. Standart 1 haftadan bahsetsek, yani, misafirin olmadığı, kendi, iii, özelinde geçirdiğin 1 haftadan bahsetsek o zaman haftalık temizlik planın nasıl oluyor? Kafanda nasıl kuruyorsun bunu? Evi tek seferde temizliyor musun bir de? Eee, onu merak ettim.
Hı hı. Hı hı. Elbette. Hı hı, yani, şöyle açıkçası, ııı, ben evi, eee, tek seferde temizliyorum. Eee, ama tabii bu, yani, tek seferde detaylı temizliyorum ama 2 günde 1, 3 günde 1 muhakkak, hani, bir süpürge tutuyorum. Ama şunu söylemeliyim ki, benim için, eee, en öncelikli gelen yer mutfak tezgâhı ve ocaktır. Eee, çünkü çok hızlı kirleniyor gerçekten. İşte sürekli yemek yediğim için, ııı, özellikle her gün yemek yaptığım için, ııı, mutfak tezgâhı, ııı, ve ocak çok kirleniyor. Eee, bu noktada, yani, eee, benim öncelikli hedefim hep mutfak, ııı, tezgâhı, ııı, mutfak, ııı, işte, eee, mutfak masası, ııı, buralar oluyor yani, açıkçası.
Hı hı. Çok güzel. Tabii. Hı hı. İyi, tabii, mutlaka. Hı hı. Çok iyi. Yani, iii, genel olarak temizliğe girdiğin zaman, detaylı temizliğe girdiğin zaman tek seferde bütün evi temizliyorsun, iii, yine bunun, ııı, temizliği tutmak açısından, ııı, ufak temizlikleri yine 2-3 gün 2-3 günde bir yapıyorsun ama genel olarak mutfağı özellikle anladığım kadarıyla, ııı, şey yapıyorsun, ııı, önem veriyorsun. Peki, zamanın kısıtlıysa, yani, ya da işte çok kötü bir hafta geçirdin, çok yorucu bir hafta geçirdin, ııı, o zaman nasıl bir temizlik uyguluyorsun? Yine, eee, bir şekilde o detaylı temizliği yapıyor musun yoksa daha ağırdan alıyor musun işi?
Doğru. Hı hı. Elbette. Kesinlikle. Tabii. Aslında güzel bir noktaya değindin, çünkü detaylı temizliği yapamıyorum. Tabii ki detaylı temizlik yapamadığım zamanlar oluyor, özellikle misafir gelip gittiğinde. Daha sonra, hani, eee, yani, çalışmam gerekiyor, ııı, bir taraftan işe gidiyorum, ııı, bir taraftan ev işleri zor oluyor. Bu noktada şey yapıyorum hemen, eee, öncelikle banyo benim için çok önemli. Eee, mesela şey yapıyorum, ııı, işte, eee, i örnek veriyorum cuma günü geldi misafirler, genelde zaten cumadan gelip pazardan gidiyorlar. Eee, tabii hafta sonu temizlik yapmam için hiç zamanım olmuyor.
Hıı, tabii. Hı hı. Hıı, tabii. Hı hı. Hı hı, tabii. Hı hı.
Eee, bu noktada şey yapıyorum, pazartesi günü mesela diyorum ki "Bugün bir banyoyu temizleyeyim." Hemen bir şöyle bir 30 dakika, ııı, fırsat bulup, ııı, önce tuvaleti temizliyorum. Daha sonra lavaboları temizliyorum. Şöyle duşa kabine de bir su tutuyorum. "Oldu bitti" diyorum. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Güzel, yani, yoğun haftalardan sonra tabii, ııı, sonuçta vücut da yorgun olduğu için, aynı zamanda belki kafan da yorgun olduğu için, iii, çok detaylı temizlik yapmak çok mümkün olmuyor. Peki, böyle bu tarz, ııı, çok yoğun, daha uzun süreli dönemlerin oluyor mu bilmiyorum ama oluyorsa dışarıdan destek aldığın oluyor mu hiç? İşte, profesyonel temizlik olsun ya da, işte, arkadaş desteği, aile desteği vs. bir şey olsun.
Kesinlikle. Elbette. Hı hı. Evet. Yani, keşke alabilsem diyorum bu noktada. Çünkü gerçekten şu an yaşadığım yerde bu profesyonel temizlik hizmetleri o kadar pahalı ki. Eee, ya, o yüzden, ııı, birkaç kere bakmıştım böyle artık, ııı, yani, her yere yetişemediğim dönemlerde. Ama çok pahalı, ııı, yani, en sonunda şu noktaya geldim, yani, o kadar parayı vermektense kendim temizlerim <chuckles> diye. Böyle bir motivasyon yarattım kendime ve, eee, kendim temizlemeye devam ettim açıkçası.
Hı hı. <chuckles> Hımm. Ha ha. <chuckles> <chuckles> Çok iyi, yani, aslında çok pahalı olduğu için belki bu desteği almıyorsun ama daha uygun olsa, eee, imkânın olsa, ııı, öyle bir şey yapmaya belki de alırsın. Çünkü gerçekten aslında ağır bir iş temizlik, düşünüldüğünde. Eee, peki temizlik planını yaparken, ııı, sabit bir günün var mı? Yani, bugün temizlik günüdür dediğin bir gün var mı yoksa hissettiğin zaman mı?
Tabii. Hı hı. Doğru. Hı hı. Tabii. Var, ııı, yani, benim temizlik günüm pazar günleridir. Iıı, hani, az önce sana da söyledim, ya, hani, eee, detaylı temizlik yaparım falan diye, o pazar günleri yaparım. Çünkü, şey, emm, ya, böyle bir pazar günleri zaten şey yapıyorum. Hani, eee, pazartesi günü işbaşı iş başlayacak tekrar diye. Hani, pazar günleri, ııı, böyle bir dinlenirim bütün gün, ııı, ondan sonra böyle akşamüstüye doğru bir kalkarım, önce bir mutfaktan başlarım, ııı, temizlemeye. Sonra böyle, eee, bazen artık şey, eee, çok kirlendiğinde dolapların içlerini falan da boşaltıp iyice temizliyorum mutfak dolaplarını. Iıı, şey temizliği yaparım bu arada, kahve makinesini muhakkak her pazar temizliyorum. Çünkü gerçekten içi çok bakteri üretiyor kahve makinelerin. <tsk> Sonra işte bir banyoyu temizlerim, eee, sonra bir süpürge tutarım, ııı, bir toz alırım, ondan sonra bir de şey, eee, bu yeni nesil televizyonlar gerçekten çok toz çekiyor. Yani, o kadar tozlanıyor ki <chuckles> ve, hani, eee, ama kullanıyoruz da, yani, yeni nesil televizyonları teknolojisi iyi olduğu için. Ama çok tozlandığı için onların tozlarını muhakkak alıyorum, yani, her hafta.
Çok iyi. Hı hı, evet. Anladım. Evet. <chuckles> Imm, güzel. Çok iyi. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. <chuckles> Imm, tabii ki. Hı hı. Iıı, süper, yani, bu detaylı temizliği aslında pazar gününe oturtmuşsun ve, eee, elinden geldiğince en azından tabii insanlık hâli mutlaka atladığın olabiliyordur ama elinden geldiğince pazar günlerine, eee, kitlemeye çalışmışsın anladığım kadarıyla. Iıı, peki bazı insanlar temizlik yapmaktan, ııı, zevk alır aslında. Bazı insanlara da böyle, ııı, yük gibi gelir bu temizlik yapma işi. Sen hangi taraftasın, ııı <chuckles>
Hı hı. İllaki. Evet, evet. Hı hı. Evet. Ben zevk alanlardanım. <laughs> Ya, gerçekten o kadar zevk alıyorum ki, yani, ııı, mesela evi ilk, iii, süpürdüğümde, temizlediğimde, iii, mesela yerleri sildiğimde o evin o mis gibi ferah temiz kokusu, bir de camları açarım böyle oksijen gelir. Iıı, yani, ııı, şu an, ııı, kalkıp temizleyesim geldi, o derece söylüyorum yani. Çok seviyorum temizlik yapmayı, hani. Çok mutlu oluyorum evim temiz olduğunda. Iıı, bir de bir de ben biraz da minimalist bir insanım. Hani, çok eşyam da yok benim. Iıı, bunun sebebi de kolay temizlik yapmak için açıkçası. <chuckles> İtiraf ediyorum bunu, sana burada itiraf etmek istiyorum gerçekten. Kolay temizlik yapmak için çok fazla eşyam yok evde. Hani, daha rahat temizliyorum, daha rahat süpürüyorum, daha rahat toz alıyorum. Iıı, bunlar hep taktiklerimdir aslında benim. <chuckles>
Hı hı. Evet. <chuckles> <laughs> Hı hı. Çok güzel. <chuckles> Anladım. <chuckles> Hı hı. Harika. <chuckles> Eee, çok güzel, yani, as temizlikten zevk alıyorsun ve, eee, bunun yük olarak gelmemesi de sana aslında çok güzel bir şey, eee, peki hangi kısmından zevk alıyorsun temizliğin? Yani hem o, iii, kokulardan bahsettin ama işte bu dağılan düzeni toplama duygusu mu yoksa, ııı, yaşadığın yeri çok temiz tutma duygusu mu? Nedir sana, aaa, şey yapan ııı?
Tabii. Evet. Hı hı. Anladım. Iıı, ya açıkçası, ııı, o yaşadığım yeri temiz tutma duygusu bende. Yani, her şey böyle tertemiz, düzenli, ııı, olunca böyle kendimi çok daha rahat hissediyorum. Eee, sanki böyle beynimde birçok düşünce var, çok karmakarışık ama evi temizlediğimde o karmakarışık düşünceler geçiyor. Onlar da temizleniyor gibi hissediyorum. <chuckles>
I hı. Hı hı, anladım. Anladım. Ha, çok güzel. <chuckles> Yani, evi derleyip toparlayınca aslında biraz kafanı da derleyip toparlamış oluyorsun anladığım kadarıyla. <chuckles> Çok güzel, ııı, peki, ruh hâline ya da böyle verimliliğine nasıl etkisi oluyor temizlik yapmanın? Biraz daha yani aslında biraz bahsettin ama, ııı, verimlilikten yana da bir, ııı, pozitif yanını görebiliyor musun?
Çok doğru. <chuckles> Evet. Hı hı. Tabii ki, yani, daha verimli oluyorum, kendimi daha rahat hissediyorum, daha zinde hissediyorum. Tabii fiziksel bir iş bu yani. Ama zihnim de boşalıyor. Çok, böyle, rahatlıyorum, huzurlu oluyorum. Ama bu noktada bir şeyi de itiraf edeceğim sana şimdi. Ben temizlik yaparken muhakkak müzik dinlerim. <chuckles> Tabii. Ama böyle hareketli müzikler, hani, daha rahat, ııı, temizlemek için böyle, ııı, bir taraftan temizlik yaparım, bir taraftan dans ederim. Iıı, yani, böyle benim için şey gibi bir şey aslında terapi gibi bir şey bu. <chuckles>
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Aha, anladım. <chuckles> Çok iyi. Evet, ııı, senin bu müzik dinlerim, iii, işte dans ederim falan dediğin zaman aklıma şey geldi, iii, insanlar spor yaparken bunu yapıyor aslında. İşte hareketli müzikler dinliyor, daha çok, ııı, kafasını dağıtmak için bunu yapıyor. Sen de aslında, ııı, bir nevi spor yapıyorsun temizlik yaparken. Bu da, ııı, aslında vücut için de kafa için de çok sağlıklı. Imm, peki şimdi, böyle, temizlik işlerini çok beceremeyen biriyle konuşuyor olsan, ımm, ona, böyle, temizliği daha zevkli ya da daha kolay kılmak için, ııı, tüyolar verecek olsan nasıl t eee, tüyolar verirsin?
Evet. Doğru. Hı hı. Kesinlikle. Hımm. Iıı, o kadar çok tüyo veririm ki ona, yani. <chuckles> Çünkü benim için, ııı, çok güzel bir şey temizlik yapmak. Çok seviyorum. Öncelikle şunu söylerim. Derim ki, yani, çok eşyan varsa onlardan kurtul. Çünkü çok eşyan olduğunda, ııı, temizlik yapmak çok zor oluyor gerçekten. İşte, önce eşyaları toplamak gerekiyor, ondan sonra onların tozunu almak gerekiyor falan filan. Ya bu öncelikle, ııı, yayıntılardan, fazla eşyalarından kurtul derim.
<laughs> Harika. Hı hı. Kesinlikle. Çok doğru.
Iıı, daha sonra, ııı, yani temizlik yapmayı bir görev olarak, ııı, düşünme derim ona. Hani, çünkü bunu bir görev olarak görünce, ııı, sanırım insan psikolojisi böyle çalışıyor. Hani, daha çok böyle insanlar o görevi yapmaktan uzaklaşıyorlar. Yani, bunu daha böyle kendine eğlenceli bir hâle getirmesini söylerim. Yani, örnek veriyorum işte, eee, kendini işte temizlik, iii, yaparken müzik aç, işte dans et, iii, o gün mesela spora git, eee, gitmene gerek yok. İşte evde çünkü zaten spor yapmış oluyorsun temizlik yaparken, ııı, tazeleniyorsun, ııı, yani, kendini daha iyi hissediyorsun. En basitinden hani bir insan, ııı, duşa girdiğinde, banyoya girdiğinde, ııı, yıkandığında bile, hani, kendini iyi hisseder.
Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Hı hı. Çok doğru. Kesinlikle.
Hani, bir topraklanır, bir tazelenir. Aynı temizlik yapmak da öyle bir şey yani bence.
Hı hı. <chuckles> Eee, güzel, güzel tüyolar aslında. Eee, özellikle bu bunu bir sorumluluk, zorunluluk gibi hissetmeme kısmı çok önemli. Çünkü dediğin gibi, eee, insanların bazen hobisi bile sorumluluğa dönüştüğü zaman hobiden bile uzaklaşabiliyorlar. Eee, dolayısıyla temizlik de birazcık öyle aslında.
I hı. Elbette. Kesinlikle. Eee, yani şöyle, eee, şimdi ben, eee, bir tavsiyem de şu olabilir: Kendini ödüllendirmek. Ben mesela pazar günleri bu detaylı temizliğimi yaptımda yaptıktan sonra kendime şöyle güzel bir Türk kahvesi yapıyorum. Ondan sonra koltuğuma geçiyorum, ııı, kahvemi içerken böyle evin ne kadar temiz olmuş diye bakıyorum kendimi o kadar iyi hissediyorum ki, yani. <chuckles> Gerçekten çok, ııı, şey oluyor, yani, bu kendini ödüllendirmek de çok işe yarıyor aslında. Hani, eee, bunu da deneyebilirler diye düşünüyorum.
Eee, hı hı. Evet. Harika. Hı hı. <chuckles> Tabii ki. Çok güzel. Evet, kendini ödüllendirme kısmı da, ııı, yine bir motivasyon yaratmak açısından da aslında çok iyi. Iıı, peki, yalnız mı yaşıyorsun? Onu sormak istiyorum önce.
Hı hı. Tabii. Iıı, eşimle yaşıyorum, ııı, evet, yani eşim de çok bana destek oluyor açıkçası temizlik konusunda. Hani, ııı, mesela, ııı, perdeleri yıkadığımda, ııı, boyu da uzun olduğu için muhakkak perdeleri o takar. <chuckles> Bu evin artık bir şey yazılı olmayan kuralı diyebilirim sana.
Çok iyi. Hı hı. <chuckles> Çok iyi. <chuckles> Harika, eee, yani, bu iş bölümünü soracaktım aslında ben de, eee, sen tam girmeye başladığında. Güzel, perdelere asılmasına yardımcı oluyor. Eee, peki şimdi aslında yine 2 tip insan var, ııı 1 her işi bölüşmeyi isteyen insan var evde, 1 de ev temizliğine çok da başkaları dokundurmayan insanlar var, ııı, sen yine hangi kısımdasın burada? Kendi düzeninin bozulmasına karşı mısın?
Hıh. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Ya, aslında, ııı, doğru söylüyorsun. Yani, eee, ben ilk başlarda kendi düzenime kesinlikle karıştırmazdım. Iıı, işte aman sen otur ben yaparım, ııı, işte, iii, ya da işte bir şey yaptığında örnek veriyorum bir yeri süpürdüğünde arkasından gidip kontrol ederdim. Ama bu, ııı, yani, bunun iyi bir davranış olmadığını gözlemledim. Yani, ııı, işte, hani, kavgaya sebep oluyor 2'li ilişkiler arasında, işte, benim çok daha fazla yorulmama sebep oluyor. Bu noktada kendimi biraz törpüledim, eee, yani, şu an gerçekten iş paylaşımı yapıyoruz eşimle, hani, ııı, o yerleri süpürüyorsa ben siliyorum, işte, eee, o etrafı topluyorsa ben toz alıyorum falan. Hem böylece, eee, yani, zamandan da tasarruf ediyorum, hem de işler daha çabuk bitiyor açıkçaçı açıkçası, yani.
I hı. Ha ha. Evet. Hı hı. Imm, tabii ki. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Eee, tabii, yani, iş paylaşımı sonuçta hem fiziksel yorgunluğuna yardımcı oluyor hem işlerin daha çabuk bitmesine, eee, yardımcı oluyor ve dediğin gibi, eee, aslında başkalarını kontrol etmek de bazen dediğin gibi gerginliklere yol açabiliyor. O yüzden, ııı, ilk etapta böyle olmasan da en azından şimdi artık o, ııı, şeyi kırmışsın anladığım kadarıyla. Peki Hı hı. Buyur, buyur.
Hı hı. Tabii. Aynen öyle. Hı hı. Tabii. Kırdım ya Hı hı. Yani, benim, eee, şunu da söylemek istiyorum sana, pratik çözümlerim de var. Eee, yani, eee, özellikle, eee, banyo konusunda banyoyu temizlerken, mesela banyoya, eee, işte, eee, sirke karışımımı ve karbonat karışımımı, işte, geceden dökerim, eee, tuvalete, eee, sabah kalktığımda sifonu çektiğimde tertemiz, yani, tekrar ovup, ııı, banyoyu temizlemeye gerek kalmıyor açıkçası. Hani, böyle pratik çözümlerim de var, yani. Bu bu noktada da çok zamandan tasarruf ediyorum açıkçası.
Hı hı. Evet. Çok güzel. Hımm. <chuckles> Iıı, çok güzel. Aslında bir sonraki sorum tam olarak buydu, ııı, başka, ııı, banyo temizliği konusunda, özellikle klozet temizliği konusunda çok güzel bir tüyo verdin, ııı, farklı evin mesela mutfakta uyguladığın, salonda uyguladığın farklı, böyle, işi kolaylaştıracak yine yöntemlerin var mı?
Harika. Imm, evet. Tabii ki. Özellikle mutfak tezgahlarını temizlerken, ııı, ben çok kimyasal ürün kullanmayı tercih etmediğim için daha çok sirke kullanıyorum. Yani, hem böyle mutfaktaki o yağlı yemek kokusunu alıyor sirke, hem de kokusu çabuk dağılıyor. Bir de çok güzel bir temizleme, eee, şeyi gerçekten, yani, ııı, çok güzel leke de çıkarıyor. Mutfağımı muhakkak sirke ile temizliyorum. Hem ekonomik hem kimyasal yok hem sağlıklı. Iıı, çok doğal ürün gerçekten. Hem, eee, çevreci, yani, eee, çok, ııı, güzel oluyor sirke kullandığımda açıkçası.
Hı hı. Çok iyi. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Çok iyi. Evet, sirke aslında dediğin gibi kimyasal kullanmayı sevmeyen insanlar için çok uygun olabilir, iii, ve gerçekten iyi bir temizlik ürünü, ııı, yüksek asiditesi vs. ııı, sayesinde de.
Tabii. Haklısın.
Iıı, çok teşekkür ederim. Çok sa verdiğin bilgiler için, iii, temizlik konusunda enteresan bilgiler edindim, iii, çok sağ ol.
Hı hı. <chuckles> Eee, ne demek, yani, özellikle bu benim en sevdiğim hobim olduğu için temizlik, eee, konuşmak gerçekten çok keyifliydi. Eee, çok keyif aldım, çok eğlendim, eee. Çok teşekkür ederim, eee, sana da bu sohbet için, eee. Görüşmek üzere, hoşça kal.
<laughs> Harika. Görüşmek üzere.